Mình nghĩ là nó cũng giống như người, có con nó hấp thu tốt ấy, còn có con nó ăn hoài nó cũng gầy à.
Ừm. À, nó hấp thu tốt, đúng không? Ừm.
Hoặc là có con trộm vía là thức ăn hợp với nó á, nên là nó ăn được mập.
Ừm, ừm. Ừm, hiểu. Vậy thì con mèo của bạn, thì, ờ, bạn có thường cho nó đi khám, hay là mình đi tiêm chích ngừa gì không?
Ừm, có chứ. Thì lúc lúc mà lúc nhỏ ấy, 2 tháng tuổi là đi, ơ, tiêm mấy cái bệnh cơ bản nè. X nhưng xong rồi đúng rồi, phòng ngừa mấy bệnh của mèo, mấy bệnh của mèo.
Ừm. Ừm. À, là mình phải cho đi tiêm đầy đủ hả? Mà ừm. Ừm. Ừm, mà hình như mình thấy cái t việc tiêm mà cho thú cưng cũng cũng khá là đắt đỏ chứ không phải là rẻ đâu, đúng hông bạn?